Esattamente, sì, c'è anche tutto quell'aspetto. Purtroppo, vabbè, come ho detto poco fa ci sono persone che si sentono libere e nel giusto di poter esprimere il loro giudizio negativo verso gli altri, un po' per una frustrazione personale, un po' per, mah, della rabbia reple repressa, dipende tanto da caso a caso.
Mah, secondo te ci sono, ehm, dei contesti dove ci si può sentire più liberi o o più giudi o più giudicati? C'è differenza secondo te anche dal del tipo di argomento trattato?
Ehm, aspetta, però tu intendi nel senso di essere liberi di esprimersi, quindi dei contesti dove lo si può fare un po' più liberamente?
Sì, è un po' una domanda, f permettimi, a 360 gradi, ehm.

Ma, probabilmente forse il 99% non non non le vedrai mai più e il il tuo s ehm, il modo in cui mi hai risposto mi f mi fa pensare come loro battono e tu rimandi la la palla nel loro campo, mettendoli in difficoltà, ehm, per vedere se riescono a reggere la conversazione, cioè, affrontare questo in modo diretto, ehm quest cioè diciamo il "il problema", tra virgolette, ehm, quasi come chi soffre soffre di vertigini, ehm, per sconfiggere, diciamo, il il la paura, guardi nel vuoto per abituarsi all'idea.
Eh, già. Sì. Sì, esattamente è un po', ehm, un po' quella la metafora diciamo, sì.